Para sakin ano, eh, parang nagko-coexist yang 2 na yan, eh, hindi naman mabubuo yung tiwala kung hindi kayo nagko-communicate nung isang tao, di ba? Hindi mo naman masasabi yung, um, napagkakatiwalaan mo siya dahil sa mga pag-uusap niyo or ganyan. Pero, gano'n din siguro yung sa komunikasyon pagdating sa tiwala di ba, ah, kailangan talaga ng matinding komunikasyon muna bago mabuo yung tiwala.
Mm. Yes. Mm. Hmm, eh, sa maraming nagsasalita pero hindi lahat marunong makinig. Ikaw, paano mo pinapakita na nakikinig ka ng buo hindi lang para sumagot kundi para maintindihan?
Mm, tama. Siyempre, um, nagsi-share ako ng kaunting ano tungkol sakin, um, kumbaga parang hindi ko naman sinasabi yung i- yung sa iba kasi sinasabi pagka ano, eh, "kung ako nga, eh," so may konting
Mm. Oo, nagiging negative connotation na din yan, oo yung ako nga nakaya ko, eh. Eh, 'di ito, ito ito medal. <laughs> Di ba? Oo, pero ikaw paano?
Mhm, tama so <chuckles> kaya nga, oo. Hmm, <chuckles> ikaw na, ikaw na magaling di ba? So, gano'n yung nangyayari, um, kumbaga sa sabi ko yung naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling totoo nga na mahirap yung ganyan. So mayro'n kang simpatya at yung empatiya na tinatawag para mm.
Hindi napepeke yan, yung sem yung sympathy yan yung mahirap pekein, kasi makikita yan sa the way ng paglabas mo ng words kaya dapat talaga sincere ka sa mga sinasabi mo, di ba?
Tama. Mm, mismo yan. So, ayun siguro yung 1 sa mga ano na ginagamit ko na uri ng komunikasyon para makapag-build ng tiwala sa isang tao.
Mm. M